โอ้ ก็น่าสนใจมาก ๆ เลยอะนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่า ก็มาจากการทำอะไรไม่เป็นเลย แล้วพอเรียนรู้ในยูทูบเนี้ย เวลาเขาบอกไฟกลาง ก็งงแล้วอะ ไฟกลางคืออะไร? ไฟอ่อนคืออะไร? ไฟแรงคืออะไร? คืองงอะ แล้วก็ไม่กลัว กลัว ไม่รู้ ไม่รู้อะไรเลย อย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวจะ ลอง ไปหาคอร์สพื้นฐานดีกว่าเนาะ เหมือนแบบว่าเป็นการเรียนทำอาหารพื้นฐาน อาหารไทยก็ได้แบบ เนี้ย ค่ะ เรา ก็คิดว่า น่าจะเอามา พัฒนา แล้วก็ต่อยอดการทำอาหารของเราได้ เพราะว่าถ้าเราทำเป็นแล้วเราก็รู้พื้นฐานเมื่อไหร่เนี่ย พอเรามาฟังในยูทูบ แล้วแบบทำอาหารที่มันยากขึ้นเนี่ย มันก็น่าจะฟังเข้าใจ แล้วก็น่าจะเรียนแล้วรู้เรื่องมากขึ้นน่ะค่ะ
อะฮะ อืม ๆ ค่ะ อือ ๆ ๆ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ คิดว่าอย่างนั้นเนาะ เพราะว่าเหมือนคุณแบบว่า เริ่มจากแบบว่าไม่เคยทำอาหารเลยไง ถ้าเราไป เทกคอร์ส อะไรสักอย่างเนาะ เป็นพื้นฐานอย่างเงี้ย เราก็จะได้แบบว่า เออ เรียนรู้ว่า อ้อ ทำแบบนี้นี่เอง ไฟ อ่อน ไฟกลาง เหมือนที่คุณบอก เพราะว่าบางคน ถ้าไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลย เวลาแค่เขาอธิบายว่า อ่า ขอไฟกลาง ๆ นะ เราก็จะเริ่มงงแล้ว กลางตรงไหน? กลางยังไง? อะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันก็อาจจะมีผลต่อการทำอาหาร รสชาติ อ อาหารของเราเนาะ ถ้าคุณสามารถไป เทกคอร์ส สักอันหนึ่งเนี่ย อย่างน้อยก็จะ คือจะทำให้เราเนี่ยนะคะมีความมั่นใจมากขึ้นไง จะได้ไม่รู้สึกท้อ เพราะว่าทำตอนนี้คือ 1 เราไม่มั่นใจ 2 คือทำไป เอ๊ะ ถูกผิดยังไงไม่แน่ใจ ยิ่งทำยิ่งแบบว่าไม่แน่ใจ ยิ่งทำยิ่งมั่ว อย่างเงี้ย อาจจะทำให้เรารู้สึกท้อได้เนาะ แบบเนี้ย ถ้าเราไปเริ่มก่อนเนี่ย ก็อาจจะทำให้เราได้รู้สึกดีขึ้นด้วย อาจจะชวนคุณแฟนไป ไป ไปเรียนด้วยกันก็ได้นะคะ เป็น เทกคอร์ส ที่แบบว่า เออ น่ารักกะหนุงกะหนิงไปเรียนด้วยกัน อย่างเงี้ยแล้ว ก็มาเริ่มทำด้วยกัน อย่างเงี้ย อาจจะเป็นกิจกรรมสำหรับคู่รัก แบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะ